Oye, déjame contarte, fíjate que, wao, en algún momento, eh, intenté tocar el violín. En mi familia hay demasiados músicos, eh, es algo que es como, wao, por todos lados que lo escuches, todos tocan algo, no sea guitarra, batería, lo que sea. Y y pues yo nunca me había animado, la verdad, a este, a tomar el violín porque, pues me daba como miedo, no o sea a no lograrlo, porque alguna vez intenté tocar la guitarra, fracasé, intenté la flauta, fracasé. Wao, todo lo que tiene que ver con la música, hasta llegué a pensar yo que era adoptada, porque, pues, no se me daba la música definitivamente. Dije: "No, a mí se me hacía, díganme la verdad, les decía, ya díganme la verdad, soy la adoptada, no pasa nada", ¿no? Entonces, definitivamente decidí ser el fans de la familia, porque, pues, nomás no se me daba, ¿no? Entonces, eh, sí tengo, no sé, si una cualidad o un defecto, ahí ahora sí que necesito que tu consejo por ahí, que tiendo a ser muy exigente conmigo, o sea, tiendo a ser muy, ¡ay!, todo lo quiero perfecto, ¿si me explico? Y si no será la primera o y me cuesta trabajo, como que yo me exijo al grado de que me bloqueó, eh, y pues ya no puedo hacerlo por lo mismo de mi presión o sea créeme no necesito enemigos me tengo a mí conmigo basta y sobra así de de que me presiono demasiado y de que quiero hacerlo perfecto y y quiero correr no sé apenas voy gateando yo ya quiero echarme unas carreras por ahí con no sé, mis hermanos tienen, te hablo uno tiene casi 40 años de músico, tan solo mi hijo ya tiene casi ya incluso tiene una academia, es un director, entonces imagínate, a nivel de música que tiene, pues yo como apenas vienes de súper verde ahí como como un pequeño nopalito ahí verde, entonces apenas estoy creciendo, pero tiendo a ser muy exigente conmigo definitivamente. Ay no sé por qué soy así, pero de verdad no me gusta para nada ser tan exagerada y quererlo hacerlo perfecto. Cuando, pues, sí, de alguna forma entiendo que hay un proceso, pero no sé cómo vivirlo, vaya, no sé si me puedas dar por ahí un consejito.
<laughs> ¡No inventes! Pues, la verdad es que ahorita que te escucho sí suenas como un poquito, pues, no sé, puede ser frustración o puede ser así como tristeza o también ganas que quieres hacerlo, que eso es lo más importante. Pero quisiera saber, por ejemplo, ¿qué día creativa quieres empezar y qué esperas lograr, por ejemplo, de estos instrumentos? ¿Te gustaría como porque eres parte de la familia de estos eh músicos o te gustaría algún instrumento en especial? ¿O cuál será como tu meta?
Ah, pues mira, fíjate que lo que quiero es retomar mi violín. O sea, yo lo veo, amo mi violín, o sea, me encanta el violín. Yo escucho canciones que tienen violines y wao y a veces siento como que hablan o sea como que siento que el violín para mí es una forma de expresión de mi de mi interior no sé siento como que me identifico mucho con este instrumento. Entonces como que quiero perder el miedo a volver a intentarlo, ¿si me entiendes? Pero me da miedo intentarlo precisamente porque, ay, no quiero volver a caer en los mismos errores. ¿Si me explico? Lo mismo que me pasó la vez pasada, al grado de que me dio tanta me sentí tan mal que prefería renunciar así de fácil. O sea, me costó trabajo empezar y renuncié. O sea, de plano, sí logré hacer mi examen y todo, pero ahí se quedó y el violín ahí sigue ahí, y yo digo, un día voy a hacerlo, un día, y ahí lo tengo, lo cuido y lo guardo, pero, pues, no es más que un adorno, no hay más en él. Pero, de verdad yo quiero tocarlo para mí, o sea, para mi propio deleite sí me gusta expresar hacia las demás personas, pero de verdad lo hago más por mi expresión, por poder sacar del corazón aquello que a lo mejor sin palabras no puedo decir.
Wao. Súperbonito. ¡Si! ¿Cómo crees? Wao, qué bonito, la verdad es que qué padre que tengas una pasión tan grande por el violín y justamente, o sea, que tengas también estas ganas. Y por ejemplo, cuéntame, ¿qué pensamientos o miedos te detienen al intentar comenzarlo?
Ah, bueno, mira, te cuento lo que me pasó la vez pasada y yo creo que de alguna forma tengo el mismo miedo. Resulta que cuando me tocó hacer mi examen, eh, no sé por qué pasó que los que me acompañaron fueron los maestros de la escuela. Casi a ningún alumno lo acompañaban los maestros de la escuela. Entre esos maestros estaba mi hermano, estaba mi hijo y unos amigos, ¿no? Y y no me sentí intimidada. O sea, yo creo que de alguna forma hasta me comparé con ellos y yo decía: "Mira, cualquier otra persona no sabe que me estoy equivocando, pero ellos sí lo saben". O sea, a ellos no los engaño, ¿si me explico? o sea, no les voy a decir: "Ay, no pasa nada, o no van a anotar mis errores", y fíjate que sí me presioné mucho. Hasta la cabeza me dolía de presionarme porque era hacerlo perfecto. Entonces, se me olvidaba la canción, en los ensayos me sudaban las manos, en lo que era el arco del violín se me movía como si fuera abanico, o sea, no, no, horrible, horrible, horrible. La verdad es que nunca se los expresé, ni a mi hijo nunca les comenté nada porque, pues, yo respeto su talento de verdad y y pues yo me sentía como que fuera del cuadro ¿sí me entiendes? Entonces no, no, no fue una experiencia que, eh, más allá de ser lo que yo esperaba en cuestión de, vaya disfrutar el momento y el proceso y eso me empezó a causar, eh, mucha pesadez emocional. Yo me sentía frustrada porque ensayaba y ensayaba y se me olvidaba el mismo pedazo una y otra vez y en los ensayos era peor. Será peor cuando ensayaba con ellos porque me sentía, digo, me sentía intimidada y con y yo creo que yo solita me comparaba por ahí. Entonces no, al final del día la experiencia, vaya, no me dejó un sabor de boca muy agradable, pero a mí me sigue encantando el violín y de verdad quisiera intentarlo, pero con otra forma de ver las cosas.
Okey. Así es. Mm, okey. Te sientes presionada. Oye, y, por ejemplo, ahorita que me cuentas esto, ¿cuánto tiempo y energía podrías dedicar ahora, por ejemplo, a esa idea que, si tú dijeras: "Bueno, tengo en la semana podrían ser tres días o cuatro días", o cuánto tiempo crees que tú puedas empezar a pues, hacerlo como un tipo hobby, pero sí mantenerlo?
Bueno mira yo creo que el día que le puedo dedicar tiempo la verdad es son los sábados o domingos porque de lunes a viernes estoy súper saturada de n o eh, de n este actividades, entonces no, no puedo. Pero fíjate que el domingo sí podría dedicarle un par de horitas así seguidas sin ningún tema y y pues yo creo que es algo que podría servir. Digo, al final lo quiero como un hobby, no como una profesión. Solamente quiero escucharlo y y y bueno, de alguna forma sí digo, sí soy parte de la familia, pues como que también me p me gustaría seguir el legado de mi familia, de la música, ¿no? Porque ya viene de generaciones y como que vaya, sí me gustaría que me recordaran por eso, de verdad dejarlo así como en la historia.
Así es. Qué padre. Sí, como que estás motivada por esa parte de que cada quien tiene su instrumento y cada quien le, pues, le gusta mucho la música. Oye, y por ejemplo, eh antes que lo habías intentado empezar, ¿por qué por qué fue esta manera de, pues, de dejarlo? ¿Por qué no encontraste, por ejemplo, algún otro maestro o alguien otro lugar en donde puedas practicarlo para que no te sientas como esta intimidación? O, pues no sé, ser un poco más perfeccionista en cuestión de que ellos estaban viéndote.
Bueno, mira, te voy a decir, al final de, ahora sí que, de todo esto y este intento, porque sí fue un intento, eh, hubo un examen que fue en público. Entonces, ya estuvimos en un escenario y y fue tanta mi, ay, ¿cómo te diré?, yo creo que yo no nací para el escenario, déjame decirte. Nací para la regadera, pero, para cantar muy fuerte, eso sí. Pero no, el escenario no es para mí. Definitivamente, siempre mi persona me dio pánico escénico siempre he sido supertímida, súper, así supertímida, me cuesta trabajo, eh, compartir mi arte si lo quieres ver así. No sé por qué pienso de esa manera, porque la verdad es que, siempre me animan, pero, yo creo que solita yo me saboteo, entonces, cuando hice la presentación, eh, yo llevaba la partitura de la canción y resulta que no se veía. Yo la llevaba como un apoyo y no se veía nada. No escuché el violín nunca, o sea, estar detrás del escenario es otro rollo muy diferente, a ser el que escucha al músico. Entonces, yo toqué la verdad el violín por por sentimiento. O sea, yo nunca me di cuenta de nada, ¿sí me explico?, solo lo toqué por por sentimiento, o sea, por escuchar a los músicos que estaban atrás de mí. A ellos sí los escuchaba lo que han tenido los maestros, era ya todo el acompañamiento. Eh, eh, yo toqué por sentimiento, pero, ¡ay, me sentí muy expuesta!, no sé cómo explicártelo. Entonces, cuando terminó la canción, salí, yo me quería echar a correr
<chuckles> Sí. ¿Te dio pánico? No inventes.
y yo sentía vergüenza, dije: "Seguramente, me salió terrible". Yo fue mi pensamiento, me salió superterrible, y con qué cara voy a ver o sea, me fue muy frustrante esa presentación, al grado de que a partir de ese día, jamás regresé a mis clases de violín. Mi maestro era muy buen, él tocaba precioso, y la verdad, a veces me arrepiento haberlo, eh, dejado, eh eh eh, me arrepiento muchísimo porque él tocaba hermoso la verdad y este, sí, lo dejé plantado muchas clases, o sea, yo seguí pagando mis clases por tiempo, pero nunca vine, nunca vine y, pues, obviamente, llega un momento donde todo se termina, ¿no?, y así fue.
¿Cómo crees? Qué bonito. Así es, entiendo lo que me estás diciendo y la verdad es que yo te aconsejaría que, pues, o sea, normalices los errores, son parte del proceso creativo. El perfeccionismo es algo que la verdad tienes que trabajar bastante porque, pues esto no te va a llevar a nada bueno, ¿sabes? Porque todas las personas cometen errores justamente cuando están empezando y entonces si tú quieres aprender algún nuevo instrumento, pues te tienes que dejar guiar, o sea, por tu maestro, tienes que cometer errores, eh yo también te recomiendo como empezar por pasos muy pequeños y entonces, por ejemplo, decir, a ver, hoy le voy a dedicar una hora, porque, o sea, to toda la práctica es cuando dicen que hace al maestro y aunque tengas veinte minutos, una hora que pueden ser hasta entre semana, que digas a ver, ahorita tengo, no sé, una hora. Puede ser que veinte o media hora le le puedas dedicar al violín y los fines de semana te puedas inscribir a una academia si es que te gusta o buscar algún maestro para que te empiece a enseñar otra vez y pierdas ese miedo.
Oye, muchas gracias por tus palabras, de verdad me dan alivio, porque sí, yo creo que tienes toda la razón, debo bajarle 3 rayitas a mis exigencias personales, y tomarlo como parte del proceso y no asustarme a final del día. Eh, sí, lo tomo como lo que es, eh, la verdad, un hobby que me encantaría me encantaría retomar, tienes toda la razón, ya debo dejar menos y bajarle un poquito la exageración, y y pues disfrutar el proceso como me estás comentando. De verdad agradezco mucho tus palabras, tus consejos, eh, voy a seguir, eh, la parte de empezar paso a pasito. No me voy a presionar como la vez pasada, que se convirtió en todo un caos precisamente porque era hacerlo tan perfecto y tan rápido. Porque realmente fue muy rápido cuando toqué esta canción, que fue un mes más o menos. Entonces, yo quería supervolar, y y y me desesperaba porque, obviamente, pues todavía me faltaban herramientas por ahí. Pero muchas gracias por tus palabras. De verdad sí me voy a tomar ahora sí mi tiempo y, pues, voy a desempolvar el violín. Igual y después te cuento ahí cómo me fue. Igual y me animo ahora sí a un show por ahí, igual no es tan malo como yo lo vi.
Así es. Sí, sí fue rápido. Qué padre. Sí, yo creo que retomando otra vez tus clases, buscar apoyo o feedback también, que reduzca esta presión, o sea, o hasta tú mismo decirte la verdad es que te va a salir superbién, agarra tu violín, ponte enfrente de un espejo, tócalo con toda seguridad porque, pues, estás tú solita y mientras lo estás tocando, como, de vete lo diciendo: "Esto es un hobby, lo tienes que disfrutar, no tiene por qué darte miedo, y así vas a ir superándolo".
Uy, eso del espejo está genial, ¿eh? La verdad se se me oye, se escucha bastante bien. Una buena idea, ¿eh? Yo creo que sí lo voy a hacer. Muchas gracias por todo.
De nada, que estés muy bien, aquí estoy para lo que me necesites. Hasta luego.
Hasta luego. Bye.